Tapos ngayon nabago May 3 to 4 daw 'tong ngayong taon. Kaya ang sabi ko sakto <breath> pagkatapos ng birthday ko, eh di kung pwede di mag-leave na lang siguro ako kasi, total meron naman na po akong nag-ipon na leave credit. Mm, sulit talaga.
Mm. Mm. Oo. Dun na, oo, oo. Para masulit, oo, para talagang sulit na sulit, mm. Ako naman yung pagpili ko ng mga aktibidad siguro depende sa, <breath> um, um, gusto naming gawin nung, ah, partner ko sa panahon na yun kasi minsan 'pag <breath> nag-ge-getaway kami madalas weekend talaga eh, dahil sa trabaho. So mm, minsan punta kami ng ano, ah, ng mga beach o kaya naman, um, um, manonood lang ng sine o kaya kakain sa labas, oo, pero ano dahil, um, dun sa kasal na pupuntahan namin talagang para sakin getaway na siya, kailangan din talagang masulit. Kasi <breath> aakyat na ako ng ano eh, ng Tagaytay. So andun na ako, sulitin ko na di ba, mm. Matanong ko lang, may mga ano yung mga kasi sayo medyo malayo pampanga <exhales> ano yung mga bagay ang hindi mo dapat kalimutan dalhin <breath> para isang sa isang matagumpay na ano weekend getaway?
Kaya Oo. Weekend opo. Mhm. An sa sine oho. Opo. Tahan. Opo. Mhm. Oho, opo. Tama naman. Oo, Pampanga. Oo, kasi Pampanga yan 'no, tas mag-fe-faith, meron na po talaga kaming accommodation at malayo-layo. Ako siguro ang kailangang mga bagay na hindi ko dapat kalimutan, number 1 diyan, siyempre pocket money namin pera.
Mm, malayo-layo. Mm. Ay siyempre, <chuckles> oo, budget, mm.
Oo. Tapos na pangalawa na niyan yung mga toiletries namin na pang-travel damit na pampalit tapos, ah, siyempre yung mga gadgets namin na gagamitin, mga cellphone, ayan, tapos siyempre yung OOTD namin napupuntahan dun kamera, ayan.
Mm. Mm. Mm. Oo gadgets, mm, mm, ako din gadgets din kamera. Oo, kamera siyempre hindi mawawala yan pang ano, pang social media, pang post, mm, para maishare din sa iba. Mm.
Yung pang social media, eh, pang post po talaga. Oho, kasi yung Aurora Music Festival hindi lang po siya kasi talaga concert eh, meron po siya kasing activit activities na hot air balloon, ah, sightseeing.
Mm. Ah, ah okey, oo, hmm.
Yun po kasi yung hindi namin naabutan last year, kasi na-late na po kami ng punta, nakarating na po kami ng Pampanga, parang 6:00 na po ng gabi.
Oo. Oo. Wala na tapos na, hmm, mm, nako sayang.
Tapos na po yung ganun, kaya ang naabutan na po namin concert na talaga.
Mm, ako nga din matitignan ko talaga yan para masulit din yung ano, <breath> um, tingnan natin baka makayanan sa ano, um, um, sa weekend din. Ayun <inhales> maraming oo. Oo, tignan ko. <chuckles> Ayun, salamat sa iyong oras, oo, salamat at Paalam.
Mhm. Oo, mura lang naman po yung ticket. <chuckles> Oho. Abangan natin yan, salamat din po sa pagbahagi, salamat. Maraming salamat, paalam.

Maghahanda na po talaga ako para sa pamilya. Tapos po pagdating naman ng Sabado, ah, ako naman kami naman po ng partner ko ay magpapamasahe kami, kasi iyon po 'yong inire ah, 'yong request ko sa kaniya na, parang bilang regalo na niya din po sa akin, i isa sa mga regalo niya sa akin na, ah, m magpamasahe.
Maganda 'yan. Mm. Ay, masarap. Mm. Oo, ka mm, parang gusto ko din. Tagal ko nang hindi nakakapagpamasahe. <laughs> Mm.
Oo nga, eh, kasi ako din talaga po kasi, 'yong aking braso ay masakit, na hindi ko siya maigalaw, parang mayro'n akong lamig dito. So tamang-tama po parang gusto ko po talagang magar maranasang magpamasahe talaga, oh.
Mm, masakit na. Mm. Kailangan na talaga. Mm, mm.
Ah, ano po, ah, 'yong iniisip po namin baka po sa Nuat Thai po kami magpapamasa opo, hilot talaga.
Hilot? Ah, oo, 'yong mga, ano, mm, alam ko 'yon, alam ko 'yon. Masarap nga sila magmasahe, mm. Naku, mukhang susulitin mo talaga 'yong weekend.
'Yong mga spa ayan. Ah, kumbaga spa day. <chuckles> Mhm. Tapos niyan pagkatap ah, Linggo hanggang Lunes, ah, kami po ay, ah, a-attend po sa Aurora Music Festival.
Mm. Mm. Ah, saan 'yon? As in, 'yong Aurora na probinsya?
Sa mm. Aurora Music hindi po, hindi po. Aurora Music Festival, ah, tawag lang po sa kaniya, gaganapin po siya kasi sa New Clark Ci oho. Ah, oho, sa bale gaganapin po siya sa, ano, sa New Clark City.
Ah, akala ko sa probinsya, 'yong 'yong Baler. <chuckles> Ah, Pampanga, oo.
Sa Pampanga po. So, pupunta po kami ng Pampanga kasi ang nakuha po naming ticket ay day 2. So, ah, 'yong nando'n po 'yong mga kilalang artista dito sa Pilipinas katulad na po niyan 'yong BINI at saka si Maki.
Mm, mm. Mm. Oo. Oh, makikita mo sila. Ang swerte mo naman, talagang, ano, sulit na si sulit naman 'yong weekend getaway mo. <exhales>
Oo, makikita ko rin po si, BINI. <chuckles> Sulit na sulit po, 'tsaka po oho, 'tsaka po kasi last, ah, no'ng nakaraang taon nagpunta rin po kami.
Mm, doon din?
So parang oo, sa parang sabi ko po tradisyon na po nat tradisyon na nga lang natin 'to na pupunta tayo ng Aurora Music Festival.
Mm. Oo. Ah, bale taon-taon na siyang ginagawa do'n sa Pampanga.
Ayan naka-book ko Taon-taon na po. Opo, taon-taon na siya, kaya po, ayun po hanggang Lunes po kami doon. May na book naman po kami na accommodation na AirBnB para po do'n kami mag-stay after, ah, pagkatapos po ng, ah, Music Festival.
Hmm, mm, mm, mm. Oo. Oo. Mm. 'Yong parang concert, oo, oo. Do'n na kayo ma magsi-stay. Mm, grabe.
Oho, 'yong parang concert po, 'di ba. Mm, mag tapos po kakain. 'Tas after no'n po, kaya po hanggang Lunes po ako naka-leave.
Mm.